Вот ты знаешь, мне кажется, вообще радикально как-то. Я, конечно, после 1 опыта работы из дома поняла вообще: а что, так можно было? <chuckles> Вот, как говорят люди, что да, это, конечно, д даёт огромное количество возможностей. Но в я вот и п ощутила, конечно, всё на себе: и плюсы, и минусы, как-то все стадии принятия. <chuckles>
Мгм. <laughs> Ага. Слушай, давай начнём с того, а, как ты вообще давно начала работать из дома? Как у тебя вот 1 опыт твой, а, пришёл? <sniffs>
Да, ты знаешь, у меня ещё была до этого, ну, вообще моя п профессия по жизни, она вообще ни в ни в каком варианте не включала никакой работы из дома. То есть это была медицина, это, да, врачебная деятельность. Поэтому я вообще, ну, когда мне люди рассказывали, что они могут там остаться дома, там, и поделать что-то удалённо, ну, как бы, это вообще физически было невозможно, да, в моём мире представить такое. Вот. Даже часть работы, ну, то есть которая у меня была бумажная, а её ещё, естественно, много, ну вот, она всё равно должна была делаться в, э, в твоём, а, ну, медицинском учреждении, потому что тебе нельзя выносить эти данные, да, там пациента, нельзя взять домой и что-то сделать. Поэтому я всегда на это смотрела так отдалённо, да, ну, то есть Мгм. Да-да.
Ага. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Так. Ага, ага. Прям вообще. Работа в заведении офисном. А смотрела, э, с непониманием или с с завистью относительно?
Ты знаешь, ну, получается, что не так же давно это стало привычным, да, какая-то удалённая работа, наверно, так массово где-то с с ковида. Меня, наверно, больше всего впечатляло, когда я слышала истории людей, которые работают за границей. То есть они могут переезжать куда-то, да, что вот у них прям пу настолько удалённо, что и, ну, как бы, что даже нет вот этой необходимости иногда на встречи приезжать, да, или что-то. Обычно, а, среди моего окружения был какой-то гибридный формат, что там ты мог 1-2 дня не приехать в офис, да. Я, ну, так, мне казалось, что это классно, вот. Ну ну лё лёгкая зависть была, конечно. <chuckles> Вот. И, наверно, 1 опыт- это было связано с переездом, да, с эмиграц
Мгм, мгм. Ага. Ну да, да, кстати. Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Потому что да, раз ты говоришь, что твоя профессия, работа вообще не представляли такой формат, значит, сменился сменилось, а, характер работы, получается.
Ага. Мгм. <chuckles> Да, абсолютно верно. Ну, пришлось приспосабливаться, естественно. Я понимала, что я там не буду, значит, э, продолжать свою медицинскую деятельность, врачебную именно. Ну вот. Начала искать, да, какие-то варианты. И вот мне подвернулась одна работа. А я не причём это не самый удачный опыт, я скажу, потому что это были продажи. И я очень посредственный продажник, <chuckles> честно скажу. Вот, но этой работе как раз спасибо за то, что она мне вот да дала прочувствовать этот формат.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ага. <laughs> Ага.